Et donc du coup, il y avait, hem, il y avait ces châteaux là. Donc, en fait, forcément, quand tu quand tu visites les châteaux, ça te fait perdre du temps sur ta marche et en plus de ça, avec ma compagne, on prenait plein de photos de partout, on a on aimait bien se poser et heu et voilà et heu, c'était juste, heu, une, heu franchement, hein, j'ai je je t'ai dit plusieurs fois; je me suis posé, j'a j'avais ce cadre idyllique, parce qu'il faut te dire que le château de Neuschwanstein, il est perché, en fait, c'est un roi fou et complètement fou, heu, qui qui, en fait, a fait construire son château, heu, sur, heu, une une colline, une grande colline, mais immense, très haute et en fait, heu, il a fait, heu, tu ça ressemble le château de Neuschwanstein pour donner une ordre d'idée. Il fait penser un peu à au château de Disney.
Oui. Oui, il fallait prendre le temps? Ouais. Ouais. D'accord. D'accord, ah oui, carrément? <chuckles> D'accord.
Il est complètement farfelu et en fait, c'est ce roi fou, heu, c'était un roi de Bavière, heu, je sais plus je sais plus en le le r François de Bavière ou je sais plus le nom exact et il et en fait, il a fait construire ce château et il a tellement, tellement, tellement été fou sur les plans qu'il voulait faire, qu'il a même pas vu son château finalisé.
Ouais. D'accord, il est mort avant tu veux dire? Ouais, il a pas eu le temps parce qu'il y avait trop de ouais, il y avait trop de particularités, trop de choses à faire pour la la construction, c'est ça?
Ouais, exactement, enfin, il a pas il est pas mmh. Exactement. Mais en fait, heu, il est pas forcément mort, on sait pas si en vraiment s'il est mort, parce qu'en fait, il a juste disparu. Il a disparu sur les la sur le lac, donc heu, les gens pensent que i il s'est fait, heu, kidnapper, il y en a qui pensent qu'il s'est noyé, enfin bref, il y a plein d'histoires sur ce roi, mais bref, il est complètement fou, mais la le, hem, la finalité la finalité, ah mais le château est juste magnifique, je sais pas si si comment le décrire tellement qu'il est magnifique, des tours de partout, une, heu, une ambiance juste dingue et dis-toi que quand tu tu le vois le château, quand tu es dans le château, tu vois, heu, on est tellement en hauteur que tu vois, heu, le paysage à couper de souffle. Tu as une partie de plateau et tu as une partie de montagne avec les grands lacs. Han! Oh là là là là.
Ouais. Qui s'était noyé ou? Mmh mh. Mmh, d'accord. Le château aussi? Ouais. D'accord. Le paysage? Mmh mh. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais, j'imagine et alors, heu, qu'est-ce que quel effet ça ça t'a fait exactement? Qu'est-ce que tu as? Tu me dis que tu étais, heu, vraiment, heu, ébahi, quoi, finalement, mais heu, dans dans quel sens ça t'a, mmh, ça eu l'air de de t'émouvoir beaucoup et de te faire réfléchir aussi?

Heu, du coup, je leur dis: «Non c'est pas possible, moi je faut que je parte en Allemagne, heu, début septembre,» et donc du coup bon, au début c'est pas possible, donc du coup, je passe mon mon permis que, heu, fin enfin mi entre mi et fin septembre, donc du coup ma compagne elle, elle est partie toute seule
Ouais. Ouais. Ah, d'accord, OK.
mais qu'une semaine, c'était pour sa pré-rentrée, donc je me dis, c'est pas grave, elle fait sa pré-rentrée toute seule. Moi, j'irai, heu, je j'irai, heu, après, par le le deuxième voyage, mais cette fois-ci, elle aura pas besoin de prendre de train, de galère, et cetera.
Mmh mh. Ouais. D'accord, OK, super.
Et donc j'obtiens mon permis. Pareil avec, heu, tous les points, heu, de toute façon je suis franchement je suis trop content et donc du coup <laughs> exact, et entre temps, il y avait aussi la, heu faut fallait que j'achète la voiture, donc j'avais mis toutes mes économies pour acheter une voiture où que j'avais trouvée sur le bon point, pas cher du tout, heu, vraiment une super bonne affaire, donc j'ai acheté une Clio 2.
<laughs> Ouais, comme quoi, c'était le moment pour toi, quoi, en fait, hein? Ouais. Mmh mh. D'accord, super.
Et donc je l'ai, je trouve, heu, mon père donc du coup pour, heu, me féliciter de mon, heu ma réussite du master, m'offre, hem, heu, une partie enfin il me il m'offre, heu, il <blows air> tu sais la voiture je crois elle elle valait 2 000, heu, il m'a offert, heu, je crois la carte grise plus un bon plein, il m'avait offert au moins 2 ou 2- 200 ou 300 € bon avec le m les me les moyens qu'ils avaient.
Il t'en a remboursé une petite partie, ouais, Ouais. Ouais, sympa.
Et ma grand-mère pareil, elle avait participé un petit peu, donc. On va dire que ça m'avait fait économiser, heu, je pense, au moins 500 €, et les cinq cents euros, c'est ce que j'ai utilisé pour partir avec elle.
Ouais. D'accord, très bien. Tu avais du coup prévu de partir, heu, combien de temps en fait? Ca durait combien de temps ce mmh cet échange là, ce voyage?
Heu, entre 6 et 8 mois.
Ah, oui, oui, OK. D'accord.

Incroyable! incroyable! Une, heu, une masterclass.
C'est c'était un ouais, un cadre qui te qui te changeait énormément en fait de ce que tu avais l'habitude de voir tous les jours, c'est ça?
C'était un cadre idyllique. Bah oui, parce que forcément, j'étais en Île-de-France. L'Île-de-France, heu, tu as quoi? Tu as une forêt de de poteaux électriques, heu, tu as, heu, les les les animaux, c'est plutôt, heu, les voitures qui passent et qui passent et qui klaxonnent et qui font du bruit. Donc voilà.
Idyllique, ah ouais. Mmh mh? Beh ouais. <laughs> Ouais, ouais, ouais, c'est pas le même plaisir? Mmh mh. C'est sûr.
Et et donc du coup, voilà.
Et là, ça ressemblait à quoi alors?
Oh la la la. C'est c'était tu sais, c'est les Alpes bavaroises, donc heu, c'est c'est vraiment une chaîne de montagne qui est juste magnifique, et tu as plein de grands lacs. Tu as notamment, heu, le lac de, hem, Forggensee
Ouais. Mmh mh. Ah oui? Mmh mh.
tu as, heu, le lac, heu, de, heu, oh f je me souviens plus du nom, heu, je crois que c'est Alpsee
Ouais.
donc c'était vraiment des noms, bon heu voilà, et tu as le Bannwaldsee.
C'est des lacs qui sont heu pro ils sont proches les uns des autres ou il y a fallu, heu, beaucoup marcher pour les voir?
Ah non, non, on a on a fait, heu, une balade de, heu 80km
Ah oui, d'accord, c'était pas la la petite balade là, mmh. En combien de temps?
répartis sur, heu ouais. Non, non, mais en 80km en tout hein, pas pas, heu pas, heu en en une fois, hem
Oui, j'imagine, c'est pas possible, je crois <laughs> c'est compliqué. Mais heu, du coup, en combien de temps vous avez fait ça ouais?
Eh ben écoute on a fait on a fait ça en 4 jours, si je dis pas de bêtises, un peu moins de 4 jours.
OK, d'accord.
Parce que c'était petit à petit, parce que, si tu veux, il y avait la visite des châteaux, parce qu'en fait, il y avait pas que le château de Neuschwanstein, il y avait aussi le wow f je me souviens plus, mais c'est le Schloss Hohenschwangau, un truc comme ça. Je sais j'espère que je le prononce pas trop mal, parce que je suis pas très bon en allemand non plus.
Oui. D'accord, ouais. <laughs> Je ne te le dirais pas, je sais pas. <laughs>